ไม่มีเลยเพลงรักนะคะในหัวสมองเนี่ย ก็คือ ณ ตอนนั้นน่ะมันเป็นแบบ puppy love เนาะ ความรักแบบเด็ก ๆ อะ ลูกหมาน้อยอะ ลูกหมาน้อยก็จะกัดกันน่ะ ด้วยความที่ว่าสมัยตอนที่ เอ่อ แบบมีความรักครั้งแรกนี่ก็จะอยู่ช่วง ม.ปลาย ใช่ไหมคะ แต่ที่มาก็คือว่า เรา 2 คนเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกกันน่ะ มองหน้ากันแล้วแบบ ฮึ อีตานี่มองหน้าทำไม เออ แล้วเราเป็นคนไม่ ไม่ชอบให้ใครมาจ้องหน้า มองหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะมา มาชอบเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อัยยะ
อา อา โอ้! ฮะ! อัยยะ! แล้วยังไงต่อ? <laughs>
เพราะฉะนั้นนะคะ ก็คือ แล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่า เออ เขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลค่ะ แล้วเขาก็มาคุย มาคุยกับเรานะคะ ซึ่ง ซึ่งเราอะเป็นชะ สาวเชียร์ลีดเดอร์ อา
ว้าว! อื้อฮือ โรแมนติกนะคะ <chuckles> อืม
ความรักระหว่างนักฟุตบอลกับเชียร์ลีดเดอร์นะคะ ทีเนี้ย ก็ด้วยความที่ว่า เราอะเป็นคนที่ อย่างที่เล่าให้ฟังว่า ไม่ชอบคนที่มาจ้องหน้า แต่เราอะไม่รู้ด้วยความที่ว่าเป็นคนซื่อ ๆ ใส ๆ น่ะค่ะ ก็จะไม่ทราบว่า เออ เขามา เขามามองหน้าทำไมรู้สึกรำคาญนะ เวลาเจอหน้ากันทีไรอะ มันก็จะทะเลาะกัน
สาวใส อา อย่าบอกไม่ผ่านนะคะ
อืม
ด่าเขาเหรอคะเวลาเขามองหน้า? อุ๊ย!
คุยกัน ใช่ ใช่ ถูก คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ
แล้วยังไงคะ ทะเลาะกันเลยหรือเปล่า?
แต่ทะเลาะกันแบบเด็ก ๆ น่ะค่ะ ง้อง ๆ แง้ง ๆ อะ เราก็เลยรู้สึกว่า
แต่สรุปคบกัน